Oh, iya itu juga harus diingatkan nih, banyak kasus soalnya Kak, kayak dia itu ngelapor, tapi malah justru dia gak aman gitu. Ya kan?
Ya. Betul. <chuckles> Iya. Betul.
Heeh heeh. Ya gitu sih, itu harus di segera di lebih di-protect lagi gitu. Nah terus kalo ini Kak, eee, tadi kan mungkin dari kita berandai-andai dari pemerintah itu bisa ngelakuin apa gitu kan. Nah sekarang nih aku tanya kalau dari segi masyarakat atau medianya deh, itu gimana sih emang perannya Kak, buat ngawasin pencegahan korupsi gitu biar nggak semakin parah?
Iya iya. Mhm.